ค่ะ ช่วยเล่าถึงแบบประสบการณ์ในการแต่งงานของคุณ แบ่งปันกันดูบ้างได้ไหมคะ ว่าเรื่องราวของคุณน่ะมันเป็นยังไงค่ะ?
อือฮึ อืม อ๋อ ยินดีเลยค่ะ ยินดีที่ จะเล่าเลยนะคะ ฮ เออ คือประสบการณ์แต่งงานของเราก็คือกับสามีของเราเนี่ยที่อยู่เป็นคู่ชีวิตกันจนทุกวันนี้อะค่ะ แต่ว่า ค ถ้างั้นขอเกริ่นตั้งแต่แรกเลยได้ไหมอะคะ?
<chuckles> ค่ะ โอ้โฮ ตั้งใจฟังเลยเนี่ย ค่ะ ค่ะ อ๋อ ได้เลยค่ะ ตอนเนี้ยก็อยากจะทราบแล้วว่า เออ แรกเริ่มเดิมทีอะพวกคุณเจอกันได้ยังไงอะคะ?
อือฮึ เออ อ๋อ ได้ค่ะ คือตอนนั้นนะ เราอะทำงานอยู่ที่หนึ่งนะคะ แบบว่า อ่า ทำงานประจำอยู่ที่หนึ่งแล้วกัน ก็เป็นงานเกี่ยวกับโรงแรม อะไรพวกเนี้ยค่ะ อืม โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ เซอร์วิซอะพาร์ตเมนต์น่ะค่ะ ซึ่งตอนนั้นน่ะเราต้องบอกก่อนว่าเราอะก็มีแฟนอยู่แล้ว เนาะ <chuckles>
ค่ะ อืม โอเคค่ะ อ้าว! <chuckles> แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเนี่ย คุณมีแฟนอยู่แล้ว แล้วก็คุณไป เจอ กันยังไงล่ะคะเนี่ย? บุพเพสันนิวาสมาก
ฮ เออ แล้ว แต่ว่า แล้วผู้ชายคนเนี้ย เอ่อ เขาก็แบบเข้ามาเป็นรุ่นน้อง เป็นรุ่นน้องเราตั้ง 6,7 ปี ท
อือฮึ โอ้โฮ ต่างกันมากเหมือนกันนะคะเนี่ย โอ๊ย แต่ว่า แสดงว่า เออ เขาก็ต้องมีแบบอะไรบางอย่างอะที่มันแบบต้องตาต้องใจเราแหละเนาะ ค่ะ
ช อืม ใช่ ตอนนั้นน่ะยังไม่ค่อยอะไรเท่าไร ก็ยังเฉย ๆ ไม่อะไร เราก็แบบว่า อ่า เขาก็มาได้มีโอกาสมาทำงานในแผนกเดียวกันกับเรา อย่างเงี้ยคะ เรา ใช่ ๆ ๆ อ่า เป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง อย่างเงี้ยค่ะ อ่า แล้วทีเนี้ย เออ จำได้ว่าก่อนเขาจะมาเนาะ เจ้านายเราอะก็บอกว่า "โอ๊ย น้องผู้ชายอะหน้าตาดี" อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็เฉย ๆ
อ๋อ เป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเองนะคะ โอ้โฮ ค่ะ ยังไม่ได้นึกภาพเนาะว่า เออ เป็นยังไง? ค่ะ
เราก็เฉย ๆ ยังไม่ได้อะไร อา ๆ ไม่ได้ ไม่ได้นึกอะไร ไม่ได้สนใจอะไร ไม่ได้นึกอะไร แล้วอีกอย่างน้องก็เด็กกว่า เรา หลายปี อะ 6,7 ปี
ใช่ 6,7 ปีนี่ แบบพอมานั่งนึกถึงความเป็นไปได้นี่ โอ๊ย มันไม่น่าจะคบกันต่อไปได้ใช่ไหม ว่า อ แบบเขายังดูหนุ่มอยู่เลย อะไรอย่างเงี้ย แล้ว ถ้าเราแก่ตัวขึ้นไป มัน มันจะเป็นยังไง มัน มันห่างกันพอสมควร อย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วเป็นยังไงต่อคะ?
อือฮึ จริง จริง เออ ใช่ ใช่เลย คือเราเองอะ เราก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยไง เราก็เลยไม่ได้อะไรน้องนั้น อา แล้ว แล้วทีเนี้ยเราก็แบบ พอเขาเริ่มมาทำงาน เราอะเป็นรุ่นพี่เนาะ เราเหมือนกับว่า เออ ก็มีตำแหน่งแบบสูงกว่าเขา อะไรอย่างเงี้ย เราอะก็ต้องเป็นคนที่แบบเทรนงานเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรก ๆ ก็ไม่ได้สนใจอะไรอะค่ะ อืม เหมือนกับว่า งาน รีเซปชัน น่ะมันก็มีเป็นกะใช่ไหมคะ มีเช้า มีบ่าย มีดึก อะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนใหญ่เราก็เป็นผู้หญิงอะก็จะได้กะเช้า กับกะบ่าย อะไรเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ
ค่ะ แล้วทีเนี้ยเขาก็
แสดงว่าคุณไปเจอกันใน ในช่วงแบบเวลาทำงานเดียวกัน กะเดียวกันใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ ๆ ตอนแรกอะก็อยู่คนละกะ ช่วงเดือน 2 เดือนแรกก็ไม่ได้สนิทกัน ไม่ได้อะไร เพราะว่าไม่เคยอยู่กะเดียวกันเลยอะค่ะ แต่พอมามีโอ กาสอยู่ กะเดียวกันเท่านั้น แหละ
ค่ะ <chuckles> เป็นไงคะ?
มัน มัน สปาร์ก อะ มันแบบ เฮ้ย อะไรอะ แบบคุยกันแบบถูกคอ อะไรอย่างเงี้ย เฮ้ย มันคุยกันได้แบบว่าเรื่อย ๆ เฮ้ย กลายเป็นคนที่ว่า เฮ้ย ทำไมคุยกันถูกคอ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่า เออ เหมือนกับว่าชอบอะไร ไร หลาย ๆ อย่างเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย เขาจะชอบนิ อ่านหนะ อ่านหนังสือนิยายแนวสืบสวนสอบสวน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา
อุ๊ย ตายแล้ว ค่ะ อืม มีอะไรบ้างคะ? อ๋อ คุณก็ชอบเองเหมือนกัน แนวนี้เหมือนกันเลยเหรอคะ? อุ๊ย
ใช่ ใช่ เราชอบเหมือนกันเลยค่ะ อ่านการ์ตูน จริง เราก็ชอบอ่านการ์ตูนเหมือนกัน ก็จะเป็นแนวแบบว่านิยายสืบสวนสอบสวนเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย เรื่องเดียวกันด้วย อา
ช่างเป๊ะอะไรขนาดนี้เนี่ย อืม ค่ะ อ๋อ เดี๋ยวขอถามนิดหนึ่งนะคะ คือกับแฟนที่คบกันอยู่เนี่ยค่ะ คือ เอ่อ คบ กันนานหรือยังคะตอนนั้นน่ะค่ะ?
อือฮึ ค่ะ ตอนนั้น อ๋อ ตอนนั้นก็เกือบจะ สาม ปีได้มั้ง ค
แฟนเก่า อ๋อ 3 ปี และในระหว่าง สาม ปีเนี่ยคือแบบ คือรสนิยม หรือว่าความชอบเนี่ยมัน มันค่อนข้างแตกต่างกันกับ เอ่อ คุณสามีที่แต่งงานปัจจุบันนี้เหรอคะ?
ใช่ ๆ อืม เออ อืม ใช่ ๆ แตกต่างกันมากเลย เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำ เราอยากจะเลิกกับเขาหลายครั้งแล้ว เพราะว่าเรา ด ก็ได้ยินข่าวมาเหมือนคน มีคนบอกเราว่า "เขาอะมีแฟนอยู่แล้ว แล้วแถมยังมา ไปจีบคนนู้นคนนี้ด้วย ภายในแบบว่าแบบ มีแบบไปจีบพนักงานที่ทำงานเดียวกันกับเรา" อย่างเงี้ย หรือไม่ก็ไปจีบลูกค้าบ้าง ที่เป็นคนญี่ปุ่นบ้า งอะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
อืม ค่ะ อ้าว เหรอคะ? อืม อย่างงี้แย่เลย ฮะ โอ้โฮ แรงเลย แต่ไม่ได้ทำงานที่เดียวกันใช่ไหมคะกับ กับคุณแฟนเก่าเนี่ยค่ะ? อ้าว <chuckles> ถ้า 3 คนทำงานด้วยกันแบบที่เดียวกันหมดเลยเหรอคะ โอ้โฮ เรื่องราวมันชักเข้มข้น ค่ะ เป็นยังไงต่ออะคะ?
ทำงาน ทำงานที่เดียวกันเลยค่ะ อืม จริง ใช่ ๆ แต่แฟนเรา แต่แฟนเก่าเราเขาอยู่กันคนละแผนกกับเรานะ อา เราอยู่เป็น รีเซปชัน เขาอาจจะอยู่คนละแผนกเรา กับเรา อย่างเงี้ย ก็เลย เราก็เลยไม่ได้เห็นว่าเขาไปจีบใคร หรืออะไรเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากจะเลิกกับเขา แต่เขาไม่ยอมเลิกกับเราสักทีอะค่ะ อา
อ๋อ ค่ะ อืม อุ๊ย เราเป็นสาวสวยเนาะ แล้วเราก็เป็นคนดี เราต้องมีอะไรที่แบบดึงดูดเขาสักอย่าง แบบไล่ไม่ไป <chuckles>
เขา <laughs> เออ จริง นั่นแหละ อยากจะไล่ให้ไปก็ไม่ยอมไปสักที ทีเนี้ยพอมาเจอน้องคนเนี้ย เอ้ย อะไร ๆ ก็ถูกใจกันไปหมด แล้วเขาก็มีความคิดความอ่านที่ ที่เป็น พ ใช่ ๆ ที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยไง
ค่ะ โอ้โฮ คนมันคลิก อ๋อ หมายถึงว่าเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ ใช่ไหมคะ? อืม
ถูก ถูก ใช่เลยค่ะ เป็นผู้ใหญ่เกินอายุ เอ้ย อายุน้อยกว่าเราตั้ง 6-7 ปี แต่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ หรือว่า อา ถ้าเทียบกับแฟนของเราคนนั้นน่ะที่เป็นแฟนเก่า ที่ ที่ โอ้โฮ ผู้ใหญ่กว่ากันเยอะเลยค่ะ ความคิดกวา ความอ่านดีกว่ากันเยอะ เลย
ค่ะ เป็นยังไงคะ? ค่ะ <chuckles> ค่ะ โอ๊ย บางทีแบบอายุอะเนาะถึงจะห่างกันเยอะ เขาอายุน้อยกว่าเรา แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า เออ มันจะ หมายความว่าเขาอะจะแบบเป็นคนที่แบบไม่รู้จักคิด อะไรอย่างงี้เนาะ บางทีคนที่แบบอายุมากกว่า บางทียังดูเป็นเด็กมากกว่า คือ คนที่อายุน้อยกว่าเราก็มีค่ะ
เออ จริง ถูกต้อง อืม ถูกต้อง ถูก ต้อง ถูก ถูก ใช่เลย พูด ที่พูดมาเป็นแบบนั้นเลยค่ะ เพราะว่าไอ้คนที่เขาเป็นแฟนเก่าเราเป็นอย่างงั้นเลย อายุมากกว่าสามีเรานะ แต่แบบว่าไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ เป็นแบบนั้นเลยค่ะ แล้วทีเนี้ยพอเราเริ่มถูกใจ กัน เราก็เริ่มคลิกกัน แต่ทีนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะ อ่า ก็แบบว่า
ค่ะ อ๋อ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ แต่แบบเรารู้สึกดี ๆ ต่อกันแล้วแหละ อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ
จริง ใช่ ๆ ๆ ก็มีแบบว่าบางทีอะ เอ่อ เรา เราก็เอา ซื้อข้าว หรืออะไรอย่างเงี้ย มากินใน ใน แคนทีน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใน ในห้องอาหารเนาะ อ่า แล้วบางทีอะเรา เออ เราก็แบบว่า มีแบบว่าส่งสาย ตาให้กันแบบ "อุ๊ย จะไปแล้วนะ" อะไรอย่างเงี้ย เหมือนรู้ เหมือนรู้ ต่าง คนต่าง ส่งสายตาให้กัน แต่ยังไม่ได้คบกันนะ แต่ในใจอะแบบชอบ ชอบ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง
ค่ะ ไปทานด้วยกัน อืม อุ๊ย ตาย ค่ะ โอ้โฮ
มีอยู่วันหนึ่งเขา เขาแบบว่า เขาก็ไม่รู้ว่าเราอะเข้ากะเดียวกับเรา อะไรอย่างเงี้ย เข้ากะเดียวกับเรา เขาก็แบบว่า พอเขาเห็นเราอะมาที่ทำงาน เขาแบบ โอ้โฮ เขาบอก แต่เขามาเล่าให้เราที่ ฟ ฟังทีหลังนะ เขาบอก "โอ้โฮ เขาดีใจมากที่รู้ว่าเราอะอยู่กะเดียวกับ เขา"
เป็นยังไงคะ วันนั้น? <chuckles> ตื่นเต้น เนี่ย ค่ะ อือฮึ <chuckles> โอ๊ย ขนาดนั้นเลย แบบฟังแล้วแบบ แผะ แบบ แบบมีความรู้สึกว่าหน้าคุณจะต้องแบบแก้มเป็นสีชมพู แบบ ยิ้มปริ แก้มปริเลยหรือเปล่าคะ?
ใช่ อืม เออ ใช่ ใช่ ใช่ ๆ แต่ตอนนั้นน่ะก็ยังไม่รู้นะ แต่ว่ามารู้ทีหลัง ทีนี้มีมาวันหนึ่งค่ะคุณ เอ่อ เรากับเขาเนาะ เอ่อ เหมือนกับว่าบังเอิญบังเอิญ ไม่รู้ มันไม่ใช่ ไม่-ไม่ใช่หนัง ไม่ใช่ละครนะ แต่เป็นเรื่องจริงนะ คุณเชื่อไหมว่าบ้านเราอะ เอ่อ กับบ้านเขาอะ อยู่ซอยเดียวกัน
ค่ะ เป็นยังไงคะ มันมีอะไรเกิดขึ้น? ค่ะ <chuckles> โอ้โฮ คือ แต่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเหรอคะ?
ไม่เคย ไม่เคยเลย เคย ไม่เคยเจอกันมาก่อน แล้วก็ทำงานเป็นแบบว่าเป็นเดือน ๆ ก็ไม่เคยรู้ด้วย อา
ค่ะ โอ้โฮ อันนี้เหมือนดูแบบซีรี่ส์เกาหลีแบบว่า เออ แบบรุ่นพี่ไปเจอ รุ่นน้อง อยู่แบบซอยเดียวกัน แบบ อะไรมันจะพล็อตเป๊ะขนาดนี้เนี่ย บุพเพอาละวาดแท้ ๆ เทียว <chuckles> ค่ะ
นะ ใช่ ถูก เออ ใช่ คือตอนนั้นน่ะบ้านเรา เราอยู่ซอยนี้มาตั้งนานแล้ว มันเป็นบ้านเราเนาะ บ้านของพ่อแม่อะค่ะ แต่ว่าเขาอะแบบว่า เออ แบบเป็นนักศึกษาจบใหม่ แยกตัวมาจากครอบครัว มาเช่าหอพักแถว ๆ ในซอยนั้นน่ะ อา มันก็เลยอยู่ซอยเดียวกัน
ค่ะ อ๋อ อ๋อ เขาไม่ใช่คน อ๋อ เขาไม่ใช่คนแถวนั้นใช่ไหม แต่คุณน่ะอยู่ อยู่มาตั้งแต่เกิดเลย ใช่ไหมคะ? โอ้
เอ๊ะ อืม ไม่ใช่ ๆ ใช่ ก็อยู่มาตั้งแต่เด็ก ๆ ดีกว่า อา ค่ะ
ค่ะ งั้นแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างส่งเขามาให้คุณแหละเนาะ <chuckles> อยู่ในซอยเดียวกันขนาดนั้น ค่ะ
ก็ใช่ ใช่ อยู่ในซอยเดียวกัน แต่ของเขาจะลึกเข้าไป เพราะเขาอยู่เป็นแบบพวกอพาร์ตเมนต์ หอพัก อะไรพวกเนี้ยค่ะ อา แล้ว ถูก แล้ว
ค่ะ อ๋อ แต่คุณอยู่เป็นบ้าน ค่ะ แล้วเป็นยังไงต่อคะเนี่ย?
จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เริ่มเป็นแฟนกันเลยก็เริ่มจากตรงนี้อะค่ะ บังเอิญบังเอิญเราก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่ซอยเดียวกันกับเรา แล้วเขาก็เลิกงานพร้อมกับเรา แต่ว่าเขาอะไม่ ก็ตอนนั้นเหมือนกับขึ้นรถไฟฟ้ากลับนะ แต่ว่าอาจจะคนละ โบกี อะไรอย่างเงี้ย อ่า คนละตู้ อะไรเงี้ย
คือ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ สวนกันไปมานะคะ พระเอกกับนางเอก <chuckles> ค่ะ
อา แล้วเรา ก็ แล้วบังเอิญว่ามาเจอกันตรงหน้าปากซอย ก็เลยแบบรู้ว่า "อ้าว อ้าว อยู่ซอยเดียวกันเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย เราเพิ่งรู้ อ้าว อยู่ตรงนี้เหรอ อยู่แถวนี้ แล้วเราเดิน เออ ตอนแรกอะเรา เรา เราน่าจะเดินลงมาจากรถไฟฟ้าก่อน แล้วเราก็แวะซื้อของกินนิดหนึ่ง อ่า แล้วทีนี้เราก็ถือหิ้วถุงของกิน พอเราเจอเขา เราก็คุยกัน "อา อยู่ซอยนี้เหรอ?" ก็เดินทั่วไปตั้งแต่จากปากซอย คุยกันไซสักพัก เขาก็บอกว่า "อา มานี่ เอา เอาถุงมานี่เดี๋ยวผมถือให้" แล้วเขาก็แบบ แล้วก็เอามือมานี่ เราก็จับมือเขา
อ้าว นี่ไง โลกมันกลมจริง ๆ <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ อุ๊ย <chuckles> โอ๊ย ตายแล้ว! <chuckles> ฟังแล้วตื่นเต้นแทน โอ๊ย เขิน!
จับ มือ เลย ตายแล้ว เราก็แบบ "เฮ้ย!" อะไรอย่างเงี้ย เราก็ตื่นเต้นดีใจมากเลยตอนนั้นน่ะ
<laughs> <laughs> โอ๊ย ตายแล้ว ตอนนี้แก้มแดงแทนแล้วนะคะเนี่ย แบบเหงื่อแตกเลยตอนนี้ เป็นไงคะ เรารู้สึกยังไงบ้างอะคะ?
เออ เออ โอ้โฮ ดีใจ ตื่นเต้น อาย แล้วก็แบบว่ารู้สึกว่า เฮ้ย! เขากับเราอะใจตรงกันเลย อะไรอย่างเงี้ย
อุ๊ย! ตายแล้ว ความโรแมนติกอะไรมันเกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้ แต่ว่า ณ ตอนนั้นคุณยังมีแฟนอยู่ แล้วคุณทำยังไงอะคะเนี่ย? ในเมื่อความรักตรงนี้มันเบ่งบานแล้ว แล้วคนรักเก่าล่ะ เขา จัดการเขายังไงคะ?
เออ ใช่ ๆ อ เออ อ๋อ เออ หลังจากนั้นก็เลิกเลยค่ะ
<chuckles> จัดการ อ้าว! ทีนี้เขายอมเลิกเหรอ?
โอ้โฮ กว่าเขาจะยอมเลิกกับเราก็นานเลยแหละ แล้วมันก็ยื้อ ๆ อยู่กัน น ไรอย่างเงี้ย แบบ ใช่ ยื้อ ยื้อ แต่ว่าเราก็ได้มารู้ มาว่า ตอนหลังเราได้รู้ไงว่าเขาอะ อืม แอบคบผู้หญิงคนอื่นไงคะ ระหว่างที่คบเรา ใช่ แล้วเขาก็ยังมีผู้หญิงคนอื่นที่เขาจีบอีกในที่ทำงาน แล้วก็ยังมีแบบลูกค้าอีกที่เราเล่าตั้งแต่ต้นนะ ทีนี้เราก็เลย เราก็ สี่ คนเลยนะ อ
อืม ยึกยื้อกันอยู่นั้น อืม ค่ะ อ้าว ไม่ซื่อสัตย์นี่เองค่ะ ฮะ? โอ้โฮ! กี่คนกันเนี่ย นับมือไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะเนี่ย ค่ะ
เออ ไม่ใช่หล่อด้วยนะ ไม่ได้หล่อเลยนะ
ตาย แรงมาก ตุ มันแรงตรงนี้แหละ <chuckles> ค่ะ
เออ <chuckles> เออ ส อาศัยความเจ้าชู้หรือคารมก็ไม่รู้ เราก็เลย อ่า เราก็เลยพูดกับเขาไปตรง ๆ ว่า เออ "เนี่ย" เราไม่ได้บอกนะว่าเรามีคนอื่น เราก็เลยบอกว่า "เออ เรารู้นะ" อะไรอย่างเนี้ย เราก็เลยแบบว่าเลิกเขา อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ทำใจไม่ได้ อย่างเงี้ย ตอนแรก ๆ แต่เราก็แบบพยายามหลบเขา โอ้โฮ แล้วอยู่ที่ทำงานเดียว กันน่ะคุณ หลบยากมาก
อาจจะเป็นได้ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ นั่นน่ะสิ มันจะไปหลบยัง ไง โอ้โฮ แค่คิดก็รู้สึกว่า โอ้โฮ มันเป็นสถานการณ์ที่อิหลักอิเหลื่อมากเลยนะคะ แบบ อืม มันจะไปหลบกันยังไง ค่ะ
ขบยาก ใช่ อ่า ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะ เราจำได้ค่ะว่าแฟนเก่าเราเขาอะตื้อเรามากเลยนะ เรา จนเราจะต้องหนีขึ้นรถแท็กซี่อะค่ะออกไปจากที่ทำงาน แล้วปรากฏว่าเขามาดัก คือแล้ววันนั้นน่ะเราอะนัดกับแฟนเราด้วยค่ะที่รถไฟฟ้า เดี๋ยวจะไปเจอรถที่พี่ฟ้า ที่รถไฟฟ้า ตอนแรกเราว่าจะเดินไง เราก็เลยว่าเรียกแท็กซี่ เราก็เลยเรียกแท็กซี่หนีเขา ปรากฏว่าเขาอะมาดักแท็กซี่ แล้วก็บอกให้แท็กซี่หยุด แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปกับเรา คุณคิดดู
ค่ะ โอ้โฮ อืม ค่ะ อืม แล้วเป็นไงบ้างคะ? น่ากลัวเหมือนกันเนาะ โอ้ อุ๊ย! ตายแล้ว น่ากลัวมากเลยอะ เหมือน Stalker เลยอะค่ะ โอ้โฮ แต่ตื่นเต้นแทนนะเนี่ย กลัวแบบ เออ เดี๋ยวเขาจะมาทำอะไรแบบมิดีมิร้ายหรือเปล่าไงค่ะ มัน มันมีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงขึ้นไหมคะ?
เออ อืม ใช่ อ๋อ ไม่มี เราก็ปลีกตัวไม่ได้ เพราะเราก็ไม่ได้บอกไง เราไม่ได้บอกว่าเราอะนัดใครอยู่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วทำไงได้ เราก็เลยต้องแบบ ทำเป็นว่านั่งแท็กซี่กลับมาจนถึงบ้าน แล้วทีนี้แฟนเราเขาก็รอเก้อ <chuckles>
เออ โล่งใจ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ อุ๊ย ดีแล้วค่ะ ถ้าไปเจอกันนะ ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรแบบอันตรายขึ้นน่ะค่ะเนาะ
เออ เขารอเก้อ แล้วเขาก็งอนเราไง เขางอนเราอะ แล้วทีนี้เพื่อนสนิทเขาอะก็มาบอกว่า ว่า "เนี่ย เออ รู้ไหมว่าเพื่อนผมอะงอนพี่มากเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย อ เออ ไปง้อเขาเลย" ใช่ <laughs> จำไม่ จำไม่ได้เหมือนกัน เราก็ เราก็โทร ก เราก็โทรไปง้อเขา เราก็บอก "เออ ๆ เดี๋ยวเราจะออกจากบ้านไปใหม่ เดี๋ยวไปเจอกัน" อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาก็เลยแบบ ขึ้น อ่า แล้วหลังจากนั้นน่ะไม่นานอะค่ะ เราก็จำได้ว่า พอเรา เราก็มา ค เริ่มคบกันจริง ๆ จัง ๆ หลังปีใหม่ของปีนั้นค่ะ แล้วก็คบกันได้ประมาณ 4,5 ปีได้มั้งคะ ทีเนี้ย
โอ้โฮ อุ๊ย ตายแล้ว ต้องรีบไปง้อนะ <chuckles> เอาอะไรไปง้อคะเนี่ย ไหน ถามหน่อยสิ เอา ทำยังไงไปง้อเขาเอ่ย? ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ ยาวนานเหมือนกันนะคะเนี่ย
ใช่ แล้ว เออ เขาอะก็เป็นคนที่แบบว่าอยากจะมาบ้านเราเองเนาะ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอก เออ อยากขอไปบ้านหน่อย อะไรเงี้ย พอเขามาบ้านเราแล้วเขาแบบว่าทำตัวน่ารักอะค่ะ กับคุณพ่อคุณแม่เรา <laughs>
ค่ะ อืม แน่นอนอยู่แล้ว <chuckles> เป็นพระเอกซีรี่ส์เกาหลีขนาดนี้ก็ต้องน่ารัก แล้วทุกคนในครอบครัวว่ายังไงบ้างคะ?
เออ ทุกคนในครอบครัว คุณพ่อ โดย ฉ คุณแม่อะเฉย ๆ ไม่ค่อยอะไร โดยเฉพาะคุณพ่อ คุณพ่อชอบมาก คุณพ่อถูกใจมากเพราะแบบว่า ใช่ เพราะว่าเป็นผู้ชายที่ บ บอกว่า กล้าหาญแล้วก็เปิดเผย กล้าที่จะเข้าหาพ่อแม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา
ค่ะ โอ้ ถูกใจเลย ค่ะ โอ้โฮ อย่างงี้ก็ 3 ผ่านเลยสิคะเนี่ย
ใช่ ๆ เขาก็เลยแบบ เสร็จทีเนี้ย แต่เขาอะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไร แล้ววันนี้ เราก็เคยถามเขานะ "เมื่อไหร่จะแต่งงาน? แต่งงานสักที" เออ ด้วยความที่เขาแบบว่า เออ เหมือนกับว่า ไป ๆ มา ๆ บ้านเราบ่อย อย่างเงี้ย ก็เจอพ่อเรา เราบ่อย อย่างเงี้ย แล้วพ่อเราก็เลยแบบว่า "เมื่อไรจะแต่งงานสักที?" อะไรเงี้ย เราก็เลยบอกพ่อ อืม เขาอะยังไม่ได้ถาม แฟนเรานะ เขาถามเรา เราก็บอก "เออ ก็พูดกันหลายครั้งแล้ว เขาก็แบบว่า เออ ยังไม่พร้อม" อะไรงั้นงี้ แล้วนี้เราก็เลยวางแผนกับพ่อเราค่ะ "เอางี้ไหมพ่อ พ่อเป็นคนพูดดีกว่า"
<chuckles> ทางสะดวกเนาะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ คุณพ่อถาม แล้วเขาว่ายังไงคะ? อ๋อ อือฮึ มีแผน ค่ะ โอ้โฮ วางแผนกันเหรอคะ? <chuckles>
"พ่อเป็นคนพูด พ่อเป็นคนพูดดีกว่า เพราะว่าเขาอะเกรงใจพ่อมาก ๆ เลย ถ้าหนูพูดอะ เขาอะไม่ฟังหรอก เขาก็จะบ่ายเบี่ยง เขาก็จะบอกไม่พร้อมทุกทีอะ ถ้าเป็นพ่อพูดนะ หนูเชื่อว่าเขาต้องฟังพ่อ เขาต้อง ต้องไอ้นี่แน่เลย" ปรากฏว่า <chuckles>
ค่ะ อ๋อ ค่ะ เป็นยังไงคะ? อ๋อ เป็นยังไงคะ แผนการเราสำเร็จไหมคะ?
ปรากฏว่า วันนั้นเขามาหาเรา ใช่เปล่า แล้วเราก็ปล่อยให้เขาอยู่กันตาม ลำพัง
โอ้โฮ เกิดอะไร ขึ้นคะเนี่ย? อยู่กันตามลำพัง คือฟังดูแบบ ฟ น่ากลัวหรือตื่นเต้นคะเนี่ย?
พ่อ พ่อก็เลยพูดเกริ่นมาว่า "เออ ก็คบกันมานานแล้วนะ 4-5 ปีแล้วอะ เมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักที? พ่อก็อยากจะให้ทั้งคู่อะเป็นฝั่งเป็นฝา" อะไรประมาณเนี้ย "เออ ก็ เออ ลองคุยกันเรื่องแต่งงานดูไหม?" อะไรแบบเนี้ย เออ <exhales> หลังจากนั้นเขาก็ "อ๋อ ได้ครับพ่อ" <chuckles>
อืม ค่ะ ค่ะ แล้วเขาว่ายังไงอะคะ? <laughs> โอ้โฮ ตอบตกลงเลยเหรอ? ทำไมง่ายขนาดนี้ล่ะคะคุณ?
ใช่ ไม่มีปฏิเสธ ไม่มีบ่ายเบี่ยง ไม่มีข้อ <laughs> ใด ใด ๆ ทั้งสิ้น เลย
<chuckles> โอ๊ย แผนการที่แบบว่าสำเร็จสุดยอดเลยนะคะเนี่ย โอ้โฮ ใช้ได้เลย <chuckles>
<chuckles> ใช่ ๆ ก็เลยลั้ง แต่นั้นค่ะ เราก็เลยแบบว่า อ้อ โอเค เดี๋ยวเขาก็แบบตกลงกันแค่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเขาอะจะแต่งงานกับเรา ก็เลยแบบว่า เออ งั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่แต่งงาน แล้วก็ เอ่อ จัดพวก เอ่อ เตรียมพิธี เตรียมอะไรอย่างเงี้ย ก็นั่นน่ะค่ะ มัน ใช่ ๆ หลังจากนั้นเราก็เลยได้แต่งงานกัน แล้วก็อยู่เขาจนมาจนถึง ทุกวันนี้เลยค่ะ
ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ทุกอย่าง รวดเร็วเหลือเกินนะคะ โอ้ เหรอคะ? หลัง หลังจากที่คุยน่ะนานไหมคะกว่าจะแบบจัดพิธีแต่งงานเนี่ยค่ะ?
อืม อืม ก็นานเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเราจะต้องไปดูสถานที่ที่แต่งงาน เตรียมของชำร่วย เพราะเราจัดการเอง เองกันหมดทุกอย่างเลยค่ะ เราไม่ ไม่จ้างออร์แกไนเซอร์ หรือว่าผู้จัดงานน่ะค่ะ เราหาเองหมด ของชำร่วย อะไร ๆ พวกนี้ แล้วเราต้องไปลองกินอาหารของที่โรงแรมว่าโอเคไหม อะไรงี้ มันก็ค่อนข้างมีขั้นตอนหลายอย่าง ไหนจะ Pre Wedding ถ่ายรูป อะไร แต่งงาน อะไรอย่างเงี้ย หาชุดแต่งงาน อะไร โอ้ สารพัดเหมือนกัน ก็
อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ใช่ค่ะ ขั้นตอนค่อนข้างเยอะเนาะ
หลายเดือนเลยอะค่ะ ก็ประ ประมาณนี้ค่ะ ที่เราบอกว่า เออ ประสบการณ์ ของเรา <chuckles>
ค่ะ ค่ะ โอ๊ย แต่ในที่สุดก็ได้แต่งงานอะนะคะ แล้วก็ โอ้ เป็นประสบการณ์ในการแต่งงานที่น่ารักมาก ๆ เลยอะค่ะ เดี๋ยวยังไงนะคะวันหลังนะคะเรามาแลกเปลี่ยนหัวข้ออื่น ๆ กันอีกนะคะ วันนี้สนุกมาก ๆ เลยค่ะ
ใช่ ๆ อืม อืม อืม ด้วยความยินดีค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ วันหลังมาคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ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
ค่ะ ยินดีค่ะ